À, ổn chứ bạn? Nếu mà mà có thể là, ờ, vừa làm việc, ờ, chính, gọi là, không đam mê mới làm việc phụ đam mê thì chắc chắn là cũng sẽ giúp cái gì đó nó cũng mang lại cái chút cân bằng. Đôi khi nó cũng sẽ là có cái gia vị mới trong cuộc sống chẳng hạn, khi mà, ờ, gọi là, không quá lệch cán cân về một bên ấy, mình cũng đang cố gắng theo hướng này, nhưng mà thực sự là nó cũng chưa chưa có gì đó ổn cho lắm nên là cũng cần thêm thời gian ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ờ, ừm, vậy ha, tức là bây giờ thật ra là bạn cũng, ơ, có xu hướng là bạn muốn thêm một cái cái công việc, ờ, ờ, cạnh bên công việc chính của mình mà theo đuổi đam mê, đúng hông? Ừm, thế thì khi mà cái công việc mà bạn nghĩ là đúng với đam mê của mình á, nó phát triển nhiều hơn, thì bạn có nghĩ tới cái việc là mình chuyển hẳn sang cái công việc hướng theo đam mê của mình hông?
Rồi. Với bản thân mình nhá, để có thể theo được một công việc, ờ, đâu theo đuổi đam mê ấy, thì chắc chắn là cái nền tài chính nó cũng phải vững vững một chút, chứ, ờ, nếu mà nó quá yếu thì cái việc là chạy theo đam mê mà chưa có được một, à, lộ trình hoặc là một cái gì đó thì nó sẽ hơi mạo hiểm, nên mình cũng là người thích an toàn, mình cũng sẽ cố gắng là tìm một cái nguồn tài chính vững mạnh trước, s trước khi mà có thể theo đuổi đam mê đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Cũng đúng. Ừm. Ừm. Thế theo bạn quan điểm tài chính như thế nào là đủ mạnh?
Ừm, với bản thân mình thì, ờ, ừm, ờ, áp dụng cái công thức trên mạng đó là, ờ, lấy một cái số tiền sinh hoạt trong vòng 1 tháng, sau đó thì nhân với 50 năm bạn ạ.
<laughs> Ừm. À, nhân với 50 năm cơ à? Tức là bạn <laughs> bạn mới giữ đ được cái số tiền, gọi là, 50 năm thu nhập hàng tháng của mình thì bạn mới nghĩ rằng là mình, à, đủ tự tin để mình chuyển sang cái công việc mà theo đam mê ha? Ồ, thế thì cũng hơi hơi bị mệt đấy. Ừm, ừm.
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Thực s ừ, thực ra cũng không phải là năm năm mươi năm thu nhập hàng tháng, mà là 50 năm cái tiền sinh hoạt hàng tháng, ví dụ như thu dận nhập của bạn là là là một tháng là 10.000.000 nhưng mà bạn chỉ tiêu một tháng tầm khoảng 5.000.000 thôi ấy. Thì, ờ, thì chỉ lấy 5.000.000 nhân thôi chứ không phải lấy cả mười mười triệu để nhân đâu.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Thật ra thì đặt cái mục tiêu mà cụ thể như vậy thì nó cũng tốt chứ, à, thế nhưng mà cái quá trình mà bạn, à, làm việc, ờ, như vậy đó, mà bạn, à, theo đuổi cái, ơ, cái mục đích đó là kiếm nhiều tiền chứ không phải là đam mê, thì không biết là gia đình và người thân của bạn á, có góp ý vào cái lựa chọn nghề nghiệp của bạn không?

À, chắc chắn rồi. Với bản thân mình cũng đã trải qua những cái giai đoạn khó khăn thì mình nghĩ là, à, đối với những bạn trẻ thì cứ trau dồi học tập ở trên ghế nhà trường trước và đến khi ra trường, lếu mà c thể là theo được cái nghề đam mê mà nó tạo ra tiền thì đó là cái cách tốt nhất. Còn nếu mà trong trường hợp mà phải chọn một trong hai thì hãy, a, a, a, chọn nào, gọi là, là đ kiếm tiền trước, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có thể hưởng thụ một chút để để để, gọi là, giải tỏa cái đam mê đi, chứ cũng không nên nghiêng cán cân hẳn về một bên nào cả.
Ừm. Ồ. Ừm, hợp lý. Ừm. Ừm, ừm. Ồ! Thế bây giờ, à, một cái người khác đang rất là phân vân giữa việc là nên theo đuổi cái công việc bằng đam mê và cái thực tế tài chính, thì lúc này bạn sẽ khuyên họ cái điều gì?
Với bản thân mình ấy, thì, à, cái việc là đảm bảo cái an toàn tài chính nó là cái mục tiêu phải đặt ra đầu tiên, bởi vì, à, vật vật chất quyết định ý thức mà. Nếu mà không có vật chất thì chắc chắn là những cái đam mê phía sau ấy nó cũng trở nên vô nghĩa thôi, nên là hãy làm thế nào để có được một cái nguồn tài chính càng ổn định càng tốt bạn ạ.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, tức là tài chính trước đi ha. Nhưng mà có đó cái ranh giới tài chính nào cho đam mê hông? Ví dụ như là đầu tư tới mức nào thì, à, là là vừa đủ?
Ừm, theo bản thân mình thì, à, cái này cũng phải tùy công thức của từng người. Nếu mà cái lượng tài chính lớn thì có thể mạo hiểm một chút, đúng không? Còn nếu mà có cái, a, gọi là, hơi non non về về về tài chính thì cũng nên chọn cái phương án an toàn một chút, không nên tất tất tay làm gì.
Ừm. Ừm. Hợp lý. <chuckles> Ừm. À, mình hiểu rồi. Vậy coi như là quan điểm của bạn thì vẫn ưu tiên về cái vấn đề tài chính hơn bởi vì những cái, a, à, đam mê cũng cần có tài chính để mà nuôi dưỡng cho phát triển, đúng hông bạn? Ừm, thực sự hôm nay nói chuyện với bạn nè, biết được quan điểm của bạn rất là thú vị luôn đó. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm Đúng rồi. Ừm, ừm. Chính xác, ừm.